Herhâlde Türkiye'de hiç kaybolmadım. Yani, hep yabancı yerlerde kayboldum. Çünkü, hani, bir şekilde bir Türkiye'de bir markete bile gitsen, hani, sana her zaman yardımcı olurlar. Herkes her yeri biliyor olur. Mahallede falan kaybolduğun zaman söylerler ya da bir taksi durağına gidersin, dersin ki; "Ben şuraya gitmeye çalışıyorum ama, hani, bilmiyorum." eee, onlar da yardımcı olurlar fakat şeydeyken, yani, yurt dışındayken bu bazen, böyle, gerçekleşmiyor. Hani, bu senaryo çok olası olmuyor. Bazen İngilizce bilmiyorlar, bazen, emm, senin mesela imkânların çok elverişli olmayabiliyor, internet kullanımına erişimin olmayabiliyor, telefonun şarjı bitirebiliyor, çok fazla, hani, sorunla karşılaşılabiliyor açıkçası.
Hımm. Hı hı. Hı hı. Hıh. Hı hı. Anladım. Peki, mesela bu sorunları saydın. Bu sorunlarla bir daha karşılaşmamak için bir sonraki yolculuğunu düşündüğümüzde aldığın önlemler var mı? Ya, mesela telefonla ilgili olarak "Bataryası bitiyor." dedin, ek batarya bulundurmak yanında, bunun gibi bir önlemin var mı?
Hı hı. Hı hı. Evet. Öncelikle artık, hani, internetsiz yabancı bir ülkeye gitmiyorum. O benim için büyük bir ders oldu, eee, ve yanımda her zaman powerbank taşıyorum. Yani, bu artık bir gereklilik oldu. <chuckles> Evet, eğer powerbank taşıyamasam bile, yani, yanıma bir inter ımm, pardon şarja takabileceğim bir kablo alıyorum. Hani, en azından bir kafeye gidip orada telefonumu şarja takabilirim biterse ya da internete başka bir yerden bağlanabilirim, internet sorunum varsa diye. Bir de daha çok planlı hareket etmeye başladım açıkçası sorduğun gibi, yani, emm, plan yapıyorum. Nasıl, nereye gideceğiz, ordan nereye geçerim, yani, yol haritasını önceden belirliyorum ki sonra kaybolduğum zaman çok yorulmayayım. Bütün günümü almasın geri dönebilmek açıkçası.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Güzel bir alışkanlık. Hı hı. Hı hı. Güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. E, peki, mesela şeyi de merak ediyorum. Mesela eski seyahatlerinden me eee, internetten bahsettin ve fiziksel harita kullandığından bahsettin. Hani, verilen haritalardan bahsettin. Bunun dışında telefonundaki, eee, şimdi teknoloji ilerledi bildiğin gibi. Tele telefonundaki şu anda harita özelliklerinden yararlanıyor musun? Sence bunlar senin kaybolmanı, kaybolma oranını düşürdü mü?
Hıh. Hı hı.

Tabii ki. Emm, yakın zamanda Japonya'ya gitmiştim. Ama bu 2'nci gidişimdi ama ondan önce gittiğim zaman bir 6-7 yıl kadar önce çok büyük kayboldum, yani, <chuckles> o kadar büyük kayboldum ki bütün <chuckles> bütün gün, hani, geri dönüş yolunu aradım. Çünkü ilk gittiğimde internetim yoktu ve, hani, cep telefonumdan kontrol etme şansım yoktu yolu. O yüzden de eski geçtiğim yerlerden, işte, bir kafeye gidip de internete bağlanmaya çalışmamdan bütün günümü aldı geriye dönmeye, çalışma çabam diyebilirim.
Hı hı. Hıh. Ah. Nasıl yani? A! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. E, peki, mesela "Bütün günümü aldı." dedin ya, eee, neden bütün gününü aldı? Mesela yolda kayboldun. Evet, internetin yoktu. Kafeden internete belki ulaşabilirdin ya da insanlara mesela sordun mu yolu? Yani, nas neden bütün bir gününü aldı geri dönmek?
Hı hı. I hı. Şöyle diyebilirim, aslında, emm, gitmek istediğim bir yer vardı orada ama beraber arkadaşımla gitmiştik, onun interneti vardı. Benim yoktu. Beraber takılırken bir sorun olmadı çünkü genelde yola bakıp söylüyordu ama ayrı ayrı takıldığımız günde ben Akihabara diye bir yere gitmek istemiştim semte. Emm, orada tek başıma dolaşıp, işte, figür alacaktım, oyuncak moyuncak vs. bir sürü şey almayı planlıyordum. Orada dolaşırken
Hı hı. Hımm. Hımm. Anladım. A! Hı hı. Hımm. Anladım.
hani, her şey güzeldi ama, işte, eve dönmeye karar verdiğimde ve yorulduğumda, eee, internetim yoktu ve orada da bir metro çalışması vardı aslında. O yüzden de sebebiyet verdi bu durum. Emm, girişi kapatmışlar. <chuckles> Evet, evet.
E evet. Hı hı. Ah! Anladım. Yani, planlananın dışında bir durum söz konusu oldu. Aslında kullanmak istediğin metroyu kullanamadın ve hâliyle, eee, nereden nasıl dönüş yapacağını, eee, yeniden planlayamadın. Anladım. Eee, peki, eee, bu kayboluşunla ilgili olarak kendine, böyle, bir ders olarak, eee, öğrettiğin bir şey oldu mu? Yani, bu kayboluşundan bir ders aldın mı?
Evet.